Beh certo, poi sei diventato un esperto vero e proprio, quindi praticamente non avrai mai problema a tro a candidarti per un lavoro, perché a quanto pare ti sei candidato ormai <chuckles>
Eh sì, uhm, dici diciamo che ehm, a a arrivato a 30 anni penso che ormai sia arrivato il momento di fermarmi un po' da questo punto di vista, ehm, però sì comunque, ehm, i il l la sindrome dell'impostore è sempre presente eh; cioè, è come quel film con con Russell Crowe a beau che si chiama A Beautiful Mind, che parla di lui che è un matematico della madonna, che vince anche, mi mi pare, un premio, ehm, speciale, e e però, mhmm, purtroppo lui soffriva di, ehm, non so, se era schizofrenia o qualcosa e vedeva le persone immaginarie, ehm, e quindi andava un po' fuori di testa; e alla fine del film lui vince il premio, non so se è il Nobel o qualcosa del genere, e c'è lui che lo ritira, e però, mentre tutti lo applaudono, vede in lontananza, ehm, questi 3 personaggi, ehm, che erano quelli che vedeva sempre, ma che non esistono e, ehm, il film ti fa capire che lui comunque, ehm, ha imparato a convivere con la sua la sua malattia, però quei personaggi sono sempre là capito? Lui semplicemente
<chuckles> Ah non l'ho visto. Mh-mh. Cioè nel senso lui ha imparato a conviverci quasi ignorandoli magari, no, vedendoli ma andando oltre.
Esatto, lu Esatto, lui semplicemente ha imparato a non parlargli più. Ehm, e facendo così probabilmente si sente meglio anche lui. Ehm, e io con la sindrome
Eh però deve essere comunque difficile, perché imma cioè vedere comunque delle persone che gli altri non vedono, che magari ti parlano anche e tu far finta di niente, non è proprio semplice.
Certo. Certo, e e la sindrome dell'impostore è assolutamente così. Ehm, quindi ogni cosa che che tu farai nella vita, avrai sempre quella vocina che ti dice: "No però non ci andare, non farlo e se poi va male, se poi te ne penti?" Ehm, e e e e se tu cioè se noi se noi ascoltiamo questa voce ogni volta, capisci bene che poi, ehm, la nostra vita sarebbe monotona, piatta, e ehm, nessuno farebbe più niente. Bravissima, esatto. Ehm, quindi, <smacks lips> ehm, il trucco è secondo me, allenarsi, ehm, a fare l'opposto di quello che ti dice questa vocina qua. Ehm, io io e comunque
Sì, nessuno farebbe più niente, cioè non uscirebbe più di casa. Quindi proprio di sforzarsi di quasi, come dici tu, superare i propri limiti anche se proprio è una cosa che uno dice: "Non non penso di riuscirci mai"; però, t come dici tu hai comprato un biglietto aereo e dopo sei stata obbligata a partire per forza. <chuckles>
Sì. Esatto, esatto, esatto. Cioè se tu non rischi un po' è difficile che poi tu riesca ad avere qualcosa in ehm, ti ehm ehm ehm ehm, tu riesca ad arricchirti diciamo, ehm, nella vita, insomma. Quindi, un po' di rischio ci deve essere sempre, logico, poi non devi marcarti in cose più grandi di te, che sai benissimo che non fanno per te. Ehm, cioè mh mhmm, il il il giochino è proprio quello lì. Mhmm, cioè, io cerco di f cerco di fare cose inerenti al mio al mio campo, alla mia sfera personale, che però magari ho un po' paura di fare, ecco.
Beh certo, a assolutamente, quello quello certo.